Sì, ce ne sono varie, diverse, però questo è veramente dipende dai gusti personali, perché se ti piace se ti piace il coriandolo oppure se ti piace dipende veramente dai tuoi gusti. Non non c'è un non saprei dirti. E anche perché non mi ricordo il nome in giapponese quindi adesso onestamente eh
Mh-mh. Okay, oka Sì, beh immagino. <giggles> Ah beh, han tutti dei nomi bastanza complicati. No vab
Non so come chiamare quello che mi piace ecco, non so spiegar <chuckles>
Non so se tu hai mai preso perché io al sushi prendo sempre la zuppa di miso.
Sì. Sì, sì, la zuppa di miso è buona sì. No, non c'entra. No, no, non c'entra non c'entra niente. Poi c'è l'uovo che l'uovo che r galleggia dentro, insomma ci sono varie feature che non trovi magari sempre. Sì, sì, è pesante infatti te lo consiglio di mangiarlo, ehm, come ultimo e poi per andare a casa, è meglio se lo mangi e poi magari vai al cinema, insomma stai un po' fuori cos perché comunque è un piatto invernale.
Non c'entra niente col ramen, cioè, nel senso di gusto. Ah okay. Quella però è buona. Eh sì. Però è bello pesantino, no, da mandar giù, no. Eh infatti. Ah okay. Eh sì dai, magari sai che stasera quasi quasi. <giggles> Eh sì, ci sta.
Mh, sì, sì, perché se ce n'è uno vicino casa
Ma sicuramente da qualche parte qua in zona lo trovo dai. Comunque io sono in Brianza, diciamo che su appunto ristorantini come hai detto te, mhmm, trovi un po' di tutto per tutti i gusti, dai.
<chuckles> Spunta sì, sì, sì. Ma lo sai io sono nato in Brianza e sono nato a Cernusco sul Naviglio, però poi ci siamo spostati a Cologno Monzese. Sì, sì, sì.
Ma veramente? <giggles> Eh sì, sì, ho ho co ho presente molto bene. Sì, sì.
<giggles> Quindi sì, i miei genito mio papà e la famiglia di mio papà stanno tra lì, Brugherio e quella zona lì e poi mio papà ha sposato mia mamma che è siciliana e ci siamo spostati giù in Sicilia e
Ah cavolo, pensa te. Eh. Meno male qualcuno che fa la cosa intelligente di spostarsi al sud invece che al nord, cavolo.
Esatt <chuckles> esatto, esatto. Però io sono nato n cioè, mhmm avendo tanti zii su salgo spesso in Brianza, insomma, vado a trovarli un p ma per p a piccole dosi sì, perché per me è una vacanza, comunque sai, non è che vado là a lavorare, quindi è una cosa divertente per me salire in Brianza per
<chuckles> Ti piace? Eh. Però non ci vivresti mai immagino.

No, dimmi, il tu hai un piatto preferito, cosa n cosa mi diresti?
Eh, non lo so, io vado un po' a periodi, eh, in questo periodo son proprio fissata con la pasta allo scoglio. Vabbè, diciamo che mi è sempre piaciuta perché poi, uhm, proprio per me andare al mare vuol dire mangiare la pasta allo scoglio, gli spaghetti allo scoglio.
Eh, ti capisco. <chuckles>
<tsk> Quindi quella a me cioè proprio mamma mia, ma anche qua quando sono comunque a Milano, cioè io quando vado fuori a mangiare mangio m sempre pesce, ed è difficile che prendo qualcosa di diverso. A parte che vabbè, magari, crudi, sai i gamberi, i gamberi rossi di Mazara crudi, ciao, mamma mia, <chuckles> eh, mi fanno impazzire, a me. E il tuo, invece?
Certo. Buoni. <chuckles> Io io ho pure scoperto ultimamente la la pizza ai frutti di mare, ehm, che fa che lo fa il mio pizzaiolo di p di fiducia giù in Sicilia e, ovviamente, la fa senza la mozzarella. Ehm, è molto buona, comunque, mi piace molto perché mette propri uhm, cambia ogni giorno rispettando il pescato, che cosa gli è arrivato dal ristoran
Mh-mh. Eh, sì. Eh, ma mica poi in Sicilia col pesce fresco, immagino, tanta roba.
Eh. E infatti ehm no, devo dire che all'inizio ero un po' scettico, però poi quando ho provato quelle con il pesce fresco, cambia tutto, è molto più buono.
Eh sì, sí. No, no, ma, infatti, guarda, io è una pizza che, tra l'altro, ho preso per tantissimo tempo, spesso, la prendo ancora e tutti mi dicono: “Ma va’, mhmm, cosa prendi? La pizza c allo scoglio, cioè, non ai frutti di mare così che pizza è?” E io ho sempre etto: “Cavolo, ma, invece, è buonissi"
Mh, mh-mh. Eh, invece è buono, oh, eh, e invece è m buona, a me piace devo dire. <chuckles>
e poi eh sì, lì, al sud, poi, tra l'altro, la fanno proprio con, vabbè, le cozze, con tutti i pesci un po' più fre li vongole, totani mhmm, totani, seppioline, un po' di tutto. Da noi, se vai in quella sbagliata, ti mettono i surimi, cioè, quelle ca cavolate lì, no?
Esatto, le vongole. Mh-mh. Sì. Ah sì, sì, sì, mamma mia. Che non c'entra niente. <chuckles>
Sì che non c'entra però vabbè, io a me piace lo stesso. <chuckles>
Sì, sì, sì. Ehm, e invece tu sia i tu che io viviamo in posti, cioè Milano, Berlino, con tante cucine internazionali e quindi volevo chiederti se c'è un ristorante esotico, che t una cucina esotica che ti piace particolarmente.
Mh. <chuckles>

Ma sai perché non ci vivrei? Solo per un motivo, perché devi avere la macchina per fare tutto, e questa è una cosa che mi stressa.
Sì, ma a meno che non sei proprio a Milano centro.
Eh sì, però loro abitano appunto nei paesini della Brianza, se deve spostarsi, che scomodo, e lo trovo scom molto scomodo, ehm
E no, in quei paesini lì sì, è scomodo. Sì, sì, vero. Eh infatti qua se ti tolgono la patente è un casino. <chuckles>
Bene, sei rovinato, me lo dicono pure i miei cugini. <chuckles> Sì, ma perché va pure
Sei rovinato. Sì, <snorts> e ma penso magari ci conosciamo pure, perché comunque e queste zone qua le conosco anch'io.
Eh sì, sì, sì, infatti, probabilmente. Mio cugino aveva un ristorante famoso, che si chiamava il Surabaya, cioè più un pub, che era da quella parte. E lui era il gestore. E <chuckles>
Eh. Sì, sì, ho presente, ho presente. Certo. Ma veramente, <laughs> pensa te. Sì sì vabbè, lì è da ma da tanto comunque, no?
Ci andavo sem Sì sì da tanto. Ora p addirittura penso abbia chiuso, non vorrei dire ehm mhmm, che ero un po' ist un'istituzione insomma il Surabaya de
No. Ma sì, ma perché io da più piccola, ci andavo praticamente tutti i weekend in questo periodo, però, cioè io ho sentito dei miei amici che l'altro giorno ci sono andati, quindi, mhmm, boh.
Ah, forse allora boh, cambiato gestione, sì, perché mio cugino se le è venduto, quindi non è suo. <clears throat> Ehm, ma tu quanti anni hai più o meno? P così capiamo Ah, okay, sulla trentina io sono più grande, sono 38 quindi insomma e e e <chuckles> però ecco, ehm, Surabaya sì rimane nei nostri cuori. <chuckles>
A meno che ha cambiato gestione? Ah può essere. Ah okay. Ah okay okay. Io ho 27, sono sulla trentina, quasi. Ah okay. Eh sì, infatti, infatti, <chuckles> pensa te. No, vabbè, cavolo, cioè alla fine sei sei anche fortunato che tu han deciso di andare a vivere giù comunque, eh, perché non è così scontata come cosa. E te comunque giù dal cibo che fanno proprio siciliano cos'è che ti piace?
È vero, sì. No, non mi fa Mh-mh. Allora, a me piacciono molto i dolci in realtà siciliani, cioè al di là del ovviamente delle pasta al forno, e tutte le cose buone che facciamo, e però i gelati e le granite che facciamo giù, li trovo dei capolavori, cioè. <chuckles> e quindi mi manca molto quello, ehm, perché comunque tutte le paste che si fanno giù, in Sicilia da noi, riesco a riprodurle qua a Berlino, quindi alla fine non è che mi mancano così tanto. Ehm, <smacks lips> invece il gelato, le granite non le riproduco, quindi quelle fa fa in modo che mi mancano questi <chuckles> determina
Sì? E beh. Eh sì. <chuckles> Ah, okay okay. Lo sai che io sono andata a Palermo poco fa, non ho neanche assaggiato <chuckles> cavolo la granita.
ma la granita a Palermo non la sanno fare, in realtà la fanno solo da Catania a Messina, <clicks tongue> perché è nato questo alimento lì, perché ci sono le montagne alte a Catania e Messina e di lì prendevano il ghiaccio per poi fare la granita. Palermo le montagne non ci sono quindi non hanno mai imparato a farla.
Ah okay. Ah okay okay. Ah, quindi fanno finta di saperlo fare insomma. <chuckles>
Esatto, ma è anche raro trovarle in realtà a Palermo della granita no.
No beh p sì sì, no, però il mio amico quando eravamo andati l'aveva presa, io io ormai non sono più tanto da dolci, infatti avevo provato più, vabbè, le aranci le arancine, com'è che dite voi? O gli arancini? OKay, quelli, un po' di cose f salate io.
Mh. Mh. Sì sì, sì. E